Oke, eee, selamat pagi Kak ini saya, eee, sedang punya masalah nih. Saya punya beban dalam hal ini, eee, kerja, keluarga, juga, eee, masalah, eee, teman kerja juga jadi, saya ternyata menghadapi itu, uh, sering banyak komitmen gitu ya, baik terhadap pekerjaan, kemudian terhadap keluarga juga belum tempat, eee, saya, eee, dengan teman-teman gitu ya, dan akhirnya, saya jadi ke sering kewalahan sendiri ya, karena saya sulit, eee, mengatakan tidak gitu, tapi akibat komitmen saya tadi, eee, saya cukup sering ya bahkan, eee, dalam 1 minggu itu beberapa kali saya menghadapi, kondisi yang, tidak bisa memilih mana yang harus saya beri prioritas gitu. Nah ini, saya sulit mengatakan tidak, memang alasannya, mungkin awalnya sih takut mengecewakan ya, eee, itu itu paling paling sering sih terjadi pada saya, atau, eee, kalau saya mengatakan tidak saya seringkali merasa bersalah gitu padahal kan saya juga harusnya, menghadapi diri saya sendiri ya, nah itu, ada nggak pandangan dari Kakak ya? Seperti apa sih sebetulnya saya gitu atau seharusnya saya gitu ya, bagaimana saya bisa meringankan beban kewalahan tadi Kak gitu.
Oke. Oh. Ah. Oh gitu. Ah. Oh. Oke. Ah, seperti itu oke, pertama-tama aku ingin menginformasikan kalau, sebenarnya itu adalah perasaan yang wajar ya kalau Kakak merasa kewalahan, karena orang lain juga, pasti ada, yang mengalami hal yang sama, seperti itu. Nah sebelum aku kasih saran aku tan eee, ingin tahu lebih dulu, contoh komitmen seperti apa yang paling sering yang membuat Kakak, susah untuk berkata tidak? Begitu Kak.
Iya. Mmm. Oh iya, iya iya. Mhm. Iya. Mmm. Iya. Kalau di tempat kerja misalnya ya, eh, saya merasa bahwa saya mampu misalnya ya, untuk membuat, eee, apa, eee, pekerjaan itu menjadi lebih, eee, baik gitu ya. Nah, dari s dari keyakinan saya itu, a saya akhirnya menerima kan gitu, jenis pekerjaan yang dipinta tanpa berpikir ulang, tapi ketika misalnya saya sudah menerima, ternyata saya dihadapkan dengan deadline ya. Ternyata bahwa pekerjaan yang saya terima itu cukup menyulitkan juga, gitu ya. Padahal saya sudah menyanggupi ke teman kerja saya atur ke pimpinan bahkan gitu ya. Nah, itu c salah satu contohnya ya, tapi akhirnya saya selesai sih mengerjakan, hanya saja saya dibebani juga dengan, eee, komitmen saya kepada, eee, pihak lain ya dalam hal ini di luar pekerjaan gitu. Dengan teman misalnya, di 1 kompleks untuk, eee juga melakukan sebuah kegiatan yang cukup menyita waktu gitu dan ternyata ini yang membuat saya kewalahan. Nah, i memang kelemahan saya disitu ya. Saya tidak mau mengecewakan gitu atau bahkan selalu merasa bersalah ketika, eee, mmm, apa, tidak menolak ke keinginan mereka, tapi saya sendiri yang menjadi sulit untuk mengatur waktu, begitu Kak. Itu contohnya sih gitu ya.
Mbo. Oke. Iya. Oke, oke. Jadi, seberapa sering Kak, eee, Kakak kesulitan atau kewalahan seperti ini?
Mmm, hmm. Iya. Eee, dalam seminggu mungkin beberapa kali ya, Kak, ya saya merasakan itu karena banyaknya komitmen yang saya berikan ke, eee baik ke tempat kerja maupun ke teman gitu ya. Nah, eee, saya dalam minggu itu ketika saya menghadapi kewalahan meskipun, mmm, hasilnya selesai, tapi badan ini atau kepala ini cukup pusing juga ya, dan saya merasakan stres yang cukup, eee, parah gitu ya, walaupun misalnya, saya tetap bisa menyelesaikan. Nah, ini mungkin harus saya rubah sebetulnya ya dan tapi saya sulit gitu untuk mengatakan tidak gitu.
Oke. Oke. Kalau nah, sekarang aku penasaran nih Kak, Kakak kalau misalnya pernah enggak, eee, Kakak mengatakan tidak untuk suatu komitmen?
Hmm. Mmm, sangat jarang gitu ya, sangat jarang ya. Kalaupun, saya mengatakan tidak karena ya itu tadi, saya sudah terlalu banyak beban ya di minggu itu misalnya. Saya mungkin dengan sulit ya dengan perasaan sulit mengatakan tidak, tapi itu sangat jarang tapi pernah memang, pernah gitu.
Oke. Kalau misalnya Kakak mengatakan tidak pada suatu komitmen atau janji, reaksi orang atau lawan bicara Kakak itu bagaimana? Apakah dia merasa sedih? Atau Kakak langsung merasa enggak enakan? Atau gimana?
Heeh. Hmm. Nah itu mmm. Iya. Jadi melihat, eee, mimik wajahnya aja saya sudah mulai merasa bersalah gitu ya. Karena dia merasa kecewa, karena memang merasa bahwa saya paling mampu mengerjakan apa yang dia minta kan gitu. Nah, ketika saya menolak dengan alasan saya sibuk gitu, walaupun saya perlihatkan kesibukan saya skedul saya misalnya, tapi tetap saja rasa beras bersalah itu ada dalam diri saya gitu. Intinya saya memang kewalahan sekali ya.
Oke. Oke. Jadi sebenarnya kalau untuk perasaan enggak enakan atau perasaan merasa bersalah itu, memang sebenarnya tidak apa-apa, tapi kalau se muncul secara berlebihan juga tidak bagus ya karena sesuatu yang berlebihan itu memang tidak bagus. Jadi, memang Kakak harus ada cara yang bisa menetralisir perasaan bersalah Kakak, begitu. Nah, kalau menurut aku, untuk mengatasi rasa bersalah itu, Kakak sebaiknya harus bisa
Gitu Kak, iya. Mmm. Oke. Mmm, hmm. Oh. Oh, iya iya. Iya.
kasih tahu ke atau berkata jujur kepada lawan bicara Kakak kalau Kakak sebenarnya sudah punya banyak komitmen seperti ini. Kakak jabarin aja su eee, komitmen apa saja yang sudah Kakak janjikan. Lalu Kakak, eee, setelah Kakak jabarkan, Kakak bisa kasih tahu alasannya kenapa Kakak tidak bisa memenuhi janji dengan, eee, orang, tersebut, seperti itu. Mudah-mudahan dengan Kakak berbicara jujur seperti itu, kak eee, orang tersebut bisa mengerti dan paham, begitu.
Hmm. Iya iya. Mmm. Hmm. Mmm. Iya iya. Mmm. Jadi, eee, betul ya. Tadi saya menggaris bawahi bet bahwa perasaan tidak enak dari saya atau bahkan rasa bersalah, mungkin itu harus, eee, saya tekan, ya? Karena ternyata berdampak besar juga buat saya ya untuk, eee, melakukan komitmen ya. Jadi, saya mungkin harus berlatih. Ya, eee, tidak terlalu dalam tanda kutip ya, "tidak terlalu melihat," eee, "mimik wajah" gitu ya, kekecewaan. Karena mungkin saya bisa membel mem apa, membuat dia lebih kecewa kalau misalnya tidak berhasil begitu ya, Kak, ya?
Betul. Betul. Oke. Iya, jadi
Kurang lebihnya ya heeh.
Jadi sebenarnya seperti ini, kalau orang itu memang, kalau mengharapkan bantuan terhadap orang lain tentu saja mereka akan berharap untuk dibantu ya, begitu a akan dipenuhi kebutuhannya, tapi memang ada kalanya kita sebagai yang dimintai bantuan, kita tidak bisa memberikan, eee, bantuan kepada semua orang juga. Kita harus tahu batasan-batasan diri kita, begitu. Iya kalaupun pada akhirnya orang tersebut kecewa karena kita tidak bisa membantu dia, iya itu adalah persoalan dia yang harus dia tangani sendiri, kita tidak bisa ikut campur, begitu. Jadi maksudnya ya mungkin, ya wajar ya kalau orang tersebut akan merasa sedih karena tidak mendapatkan bantuan, tapi kita sendiri juga harus memikirkan diri kita karena bagaimanapun juga iya takutnya berpengaruh ke kesehatan mental juga sih Kak, begitu.
Hmm. Hmm, hmm. Mmm. Betul sih, iya. Mmm. Iya iya. Hmm hmm. Mhm mhm. Iya iya. Ada enggak sih ca Kak, cara misalnya untuk, eee eee, latihan menolak atau bagaimana yang efektif ya, Kak? Supaya saya karena tadi ya, yang saya menjadi kelemahan saya itu adalah, eee, apa t s eee, kurang mampu berkata tidak gitu ya dengan ya tadi, seringkali merasa bersalah, ada enggak?
Kalau seperti itu, itu memang latihannya harus berulang kali ya, Kak, ya, begitu. Setiap ada setiap ada orang yang meminta bantuan. Jadi, Kakak mungkin bisa menelisik dulu, bisa mencari tahu secara detil dulu, eee, kenapa orang itu meminta bantuan kepada Kakak, seberapa seberapa daruratkah ban eee, bantuan Kakak terhadap orang itu, begitu. Jadi, Kakak bisa eee, dengan mencari tahu secara detail itu, Kakak bisa mengukur prioritas, apakah orang ini memang berhak untuk dibantu terlebih dahulu atau memang bisa nanti saja atau nah, Kakak kalau misalnya ada orang orang lain yang bisa Kakak percayai untuk membantu orang tersebut, nah Kakak bisa mendelegasikan, eee, bantuan tersebut kepada teman Kakak atau keluarga Kakak, begitu.
Mhm. Iya iya. Iya. Mhm. Mmm, hmm. Oh, iya iya. Mhm. Mmm, hmm. Hmm. Oh. Oke. Mhm mhm mhm. Iya iya. Jadi ini menarik ya, me mendelegasikan berarti artinya kenapa tidak ya. Saya, eee, bisa, eee, menerima, tapi saya tidak berarti, mmm, berkomitmen terlalu tinggi karena iya betul. Ada orang yang bisa me mewakili saya ya, ini menarik ya. Nah, Kak, satu lagi mungkin ya, ini waktu istirahat saya nih, cenderung sulit, bagaimana tuh?
Harus terjun langsung. Iya. Oh, istirahat maksudnya bagaimana?
Simpelnya, oh, iya dalam mengatasi meng eee, masalah sulit menolak tadi ya. Jadi, bagaimana memulihkan tenaga? Supaya saya memang jadi, bisa menerima lagi komitmen gitu.
Oke. Oke, kalau menurut aku, Kakak sebaiknya beris bisa mengatakan tidak sih ya, Kak, dengan mengatak dengan berani mengatakan tidak, itu bisa membuat Kakak beristirahat sejenak, seperti itu. Iya.
Oke. Ah, iya iya. Baik. Waduh, ini luar biasa nih, mudah-mudahan saya akan coba nih, eee, saran dari Kakak semuanya. Terima kasih Kak atas saran-sarannya. Iya, iya, Mbak.
Oke. Iya. Sama-sama. Semoga semua sarannya nanti bisa bermanfaat untuk Kakak. Sampai jumpa.
Iya. Iya. Terima kasih. Sampai jumpa.